ولا أي حاجة. ولا عارفة ع في العيد اللي هو ممكن العيديّة بالعافية. لكن أنا مثلًا جوزي كان مسافر حوالي 6، 7 شهور، حرفيًا حمايا ما دخلّيش ش آآ، غير وأنا كنت هناك في بيت ماما، عشان جوزي ما كانش هنا. دخل لي مرّة يا بنتي ما جابش في إيديه حتى كيس فاكهة وهو داخل، ما ادّاش الولد 50 جنيه حتى اللي هو ع لو 10 جنيه، فاهمة؟ مش قصة فلوس، على قد ما هي قصة، آآ خلّيك معانا، أقف معانا محتاجين حاجة بتاع، لأ، لأ. وحتى جالنا المرة دي باين عشان اتخانقت مع جوزي، إن إزاي ما حدّش من أهلك جه سأل علينا، هو إحنا يعني مرميين!
ده أكيد صعبة عليكِ يعني، وإنِّك كمان وهو مسافر جوزِك وقاعدة لوحدِك ومش متابعينِك ولا بيسألوا عنِّك ولا عن ابنِك آه، ده ده وضع صعب أوي بصراحة يعني. آآ صعب عليكِ، وصعب على ال ابنِك هو كمان، إنه ما يحسّش إن حد كمان من قرايبه حواليه يسأل عنه، آآ، ده جِدّه يعني أقرب حد ليه. هو أصلًا ساكن جنبِك، والّا ساكن بعيد؟
أيوه. ولا بيعبّرونا. بالضبط. اهم, يعني لأ، واقول لِك بقي بيتدخل. والله يعني مش عايزة أفاجئِك وأقول لِك، هو متجوز اتنين، متجوز حماتي أصلًا فحماتي بعيد، يعني ومتجوز واحدة هنا جنبنا حرفيًا ب5 دقايق هنا في الشارع اللي ورانا، فهو مقسّم الأسبوع يعني عشان العدل- ما شاء الله مقسّم الأسبوع هنا هنا نص، وهنا نص. فهو حاليًا نص الأسبوع يعتبر جنبي. طب خلاص ما تسأل علينا، والّا أنت بس نا أنت بس شاطر تتدخل في حياتي، أي مشكلة آآ مع جوزي مثلًا، أنتِ سايبة البيت ليه؟ وأنت مالك سايبة البيت ليه، هو أنت تعرف عني حاجة أنا، والّا ابني، والّا جوزي؟ آآ، أنتم مش عارفة عندكم غدا ممكن يكلّم مثلًا جوزي مرّة، "هو أنتم عندكم غدا إيه النهارده؟" ف ف فجوزي بيقول له: "عادي يابابا تعال عايز تتغدى، اتفضّل" قال له: "لأ." عشان تنزّل طبق لاخوه. وإحنا ننزّل ط هو أنا أنا أطبخ عشان جوزي وإبني، والّا عشان د عشان اخوه كمان، وأنا مالي!
حلو أوي ده. آه. آه. ه هو هم كده قريبين منِّك أوي كده على كده، يعني في إلزام منِك ليهم بحاجات، والّا هم بيطلبوا كده من وقت للتاني؟
آآ، يعني أنت حتى ما سألتش طب أنتم مراتك فاضية، مش فاضية؟

حتة موقف بجد أنا واحدة ست أهو ما اعملوش في حد، يعني أنا مالي أصلًا، هو معلش هو أنت مثلًا بتدفع الفلوس للMiss دي فأنت جاي بقى تتابع أدائها مع ابني، هو أنت أصلًا تعرف ابني في سنة كام؟ هو أنت تعرف هو عنده كام سنة؟ عيد ميلاده الجاي إمتى؟ هو أنت أنت بتشتغل نفسك والّا أنت عشان معدي بالصدفة فقلت تعمل فيها بقى الناظر؟
طيب. من حقِك طبعًا تتضايقي و
فبصراحة حاجة تعصب. <chuckles> أيوه ما أنا
آه من حقِك تتعصبي هو موقف يعصب أصلًا فمن حقكِ تتعصبي، ومن حقكِ أنكِ تتضايقي و وما حاولي أنكِ توقفيه، حاولي أنكِ تقولي له أنا في حاجات معينة ما باحبش حد يتدخل فيها، بس بطريقة حلوة ولذيذة كده، من غير ما تضايقيه بس وصَّلي له كل اللي جواكِ ده علشان ما تفضليش طول الوقت كده بيعصبِك وينرفزِك ويحطِك في مواقف، يعني زي الموقف اللي حاطِك فيه قدام الMiss بتاعة ابنِك يعني م مش ظريف خالص يحطِك آه.
حتة موقف والله العظيم مش قادرة انساه. أنا مش قادرة أنساه خالص يعني
طيب وحماتِك فين من الموضوع؟
لا والله العظيم هادية وما لهاش في حاجة ولا بتتدخل في حاجة ولا أي حاجة، يعني حماتي حرفيًا لو جت باتت معانا تفضل قاعدة في الأوضة لغاية تاني يوم، يعني ممكن تصحى بدري تقول لي هتطبخي إيه مثلًا أطلع لِك حاجة تطبخيها، والله العظيم باصحى ألاقيها طابخة ومنضفة الحتة وغاسلة الهدوم. ما باحسش أصلًا إن هي قاعدة معانا، مش زي حمايا لأ، لأ حالته صعبة وبيد عارفة الناس
طب جميل. طب طب ما حاولتيش تتكلمي معاها، تقولي لها؟
لأ للأسف لإن هم برضه علاقتهم متوترة بسبب جوازته التانية وكده، فهي مش هتتدخَّل هتقول لي ما انتيش شايفة هو بيعمل فينا إحنا نفسنا إيه؟ هو ده كل ما أقول لجوزي كده يقول لي أنتِ شايفه هو بيعمل فينا إحنا نفسنا ولاده إيه، مستنيه إيه يعني؟ أنا عايزة أقول لِك إنه هو أصلًا بيتدخل في حياة ابنه التاني وعايز يطلقه من مراته وابنه التاني قاعد يقول له: "والنبي يا بابا عايز أرجعها" يقول له: "لأ ما نتش مرجعها، لو رجعتها ما مش هادخل لك في حاجة تاني،" ومهدده. يعني اليومين دول كل شوية جو أخو جوزي يتصل عليه لإن هو أخوه الصغير، "والنبي اقنع بابا إن أنا عايز أرجَّع مراتي،" شوفي بيتدخل لدرجة إيه، إن هو جه غيَّر كالون الشقة لما لاقاهم متخانقين مع بعض وهي سايبة البيت وماشية، جه غيَّر كالون الشقة بتاعتها عشان هي ما تدخلش. أنت مالك؟ <chuckles> والله العظيم أنتِ متخيلة المشكلة إن هي اتصلت
أيوه. ياه! للدرجة دي؟ بس خلَّي بالِك على فكرة أنتِ المفروض كده تخلَّي بالِك على علاقتِك بيه وعلاقته بجوزِك، ألّا يكون هو كمان بيأثر عليه بالشكل القوي ده، يعني إن هو يأثر على أخو جوزِك لش لدرجة إن هو يعني يغيَّر كالون البيت، وإن هو يبقى عايزه ينفصل عن مراته عشان يرضيه، لأ أنتِ محتاجة تركزي معاه أوي وتخلَّي بالِك من تصرفاته، ومن علاقة جوزِك بيه كمان.